<tsk> Heu, je crois bien r assez rapidement parce qu'en fait, heu, là-bas, la la disposition des maisons en fait, heu, je crois que ça s'appelle des conlots, si je me trompe pas. En fait, c'est mmh, je crois que c'est vraiment très Montréal, Québec, vraiment les grandes villes. Côté québécois, heu, francophone. Heu, en fait, c'est, heu, des maisons, heu, sur plusieurs étages, mais c'est plutôt, heu, familial, en fait. Ça m ça appartient à la même famille, mais chacun a son étage.
Ça joue, hein. Ah, j'avais jamais entendu. Mmh. Ouais.

Ouais m non, mais ils sont sympathiques, j'y suis allé moi aussi hein.
Et heu, donc bon, bah alors je vais voir mon mari, je dis: «Tu peux te garer là, il a une place pour nous», bon. Et on lui dit: «Par contre on a besoin de 2 nuits». Il nous dit, heu: «Bah moi j'ai pour 1 nuit, mais heu, j'ai pas la 2e. Vous inquiétez pas, j'appelle, heu, j'appelle un collègue». Bon, on se dit: «Cool» et il dit: «Bon, bah vous vous appelez comment? Heu», donc heu, mon mari se présente, heu, Erwan, il dit: «Ah mais c'est un c'est un prénom trop bizarre ça». On dit: «Bah, heu, <chuckles> c'est un prénom breton en France, ça choque pas, heu», donc il appelle son collègue, il lui dit, heu: «Bah j'ai Clémence et puis, heu, roh son chum, il a un prénom imprononçable» donc nous déjà on se marre.
Entendu. Ouais c'est drôle ça. <laughs>
Il lui dit: «Heu, est-ce que tu as 1 chambre pour eux, pour demain, ils sont en voyage de noces, heu, et il leur reste plus qu'1 nuit». Donc heu, on suppose que le gars, heu, dit «oui», il dit: «OK à quel prix?»
Bah c'est sûr. D'accord.
Donc la personne répond, il dit: «Non, non, non, c'est trop cher pour eux, tu baisses» alors nous ah ouais, on n'avait rien demandé.
Ah quand même!
Bon, heu, eh bah, mmh, eh bah ça s'est fait. <chuckles>
Les 2 nuits?
Heu, donc du coup on a fait 1 nuit chez le gars là qui a appelé et le 2e chez, heu, Gill, je me souviens chez Gill, et heu non en fait il nous restait 3 nuits puisqu'on a passé 2 nuits chez Gill, donc on a passé, heu, donc notre 2e nuit, heu, chez chez lui et il nous restait du coup une 3e nuit, pareil. Il avait, heu, il avait qu'1 seule chambre pour 1 nuit et ça devait pas pouvoir le faire, mais il nous a dit: «Eh, vous êtes en voyage de noces, allez visiter, moi je m'occupe de vous trouver pour la prochaine nuit».
Ouais. D'accord.